Eee, diplesetin di itu, iya bener-bener, sampai ada, eee, bawa-bawa gas melonlah, bawa-bawa apalah nggak ngerti itu kok bisa kayak gitu ya? <chuckles>
Heeh, iya kan? Benar kan? Tahu Kak. Iya, iya, betul betul dan itu
Itu baru sih sebenarnya, mhm mhm.
Hmm, oh itu barukan ya?
Eee, maksudnya baru, ta eee, 10 tahun terakhir, heeh, lagunya 10 tahun terakhir, mhm. Untuk Masnya sendiri pernah gak yang kayak gitu? Pas ditonton, gak sengaja nonton nih misalnya di TV atau dari teman, terus eh kok taunya lucu gitu, ada gak sih?
Lagu-lagunya tuh. Oh, 10 tahun tek Iya, sih emang, lumayan lucu. Mhm mhm. Hmm, pernah nonton dulu, kalau misalnya dulu tuh lebih ke acara, saya nonton acara apa ya, eee, Jepang Benteng Takeshi <chuckles> dulu, tau engga Mbak Benteng Takeshi dulu, Saya tuh nonton itu tuh gak sengaja, dan emang emang lagi cari titi acara-acara TV yang di, eee, ya acara TV-lah ya gitu, sore-sore taunya di situ tuh ada, ya permainan-permainan gitu yang didabing kan, orang-orang Jepang semua, taunya pas udah nonton, eee, 1/2 jam, itu lucu banget.
Oh, iya iya. <chuckles> Iya iya. Mhm mhm. <chuckles> Iya. Bener bener. Heeh heeh. Iya sih.
Lucu-lucu banget, dari dabingnya, dari, eee, apa, eee, ngeliat si, ngeliat si pesertanya itu, eee, gagal-gagal, apalagi kalau misalnya pas pas itu tuh, pas nubruk-nubrukin pintu, yang harus nyariin
Mhm. <chuckles> Apa tuh? Oh iya bener.
yang harus nyari yang bolong itu kan?
Seru banget ya. Jalan keluar ya, heeh heeh.
Jarang keluar itu emang lucu banget.
Mhm, sama ininya juga lucu ya, kalo misalnya nanya-nanya apa, eee, intermezzonya atau filernya tuh ke si padukannya, di sela-sela kan ada ya, ngobrolin ngobrolin gitu, iya sih, sama ini nah itu dia komentar-komentarnya, sama ini sih Mas, saya jadi inget, dulu itu ada yang lucu ya, eee, namanya Spontan kayaknya maksudnya tau deh, Spontan uhuy itu yang dari Komeng, itu juga lucu ya. <chuckles>
Iya, iya, iya. Eee, heeh, komentar-komentarnya ya? Heeh heeh. Spontan, tahu tahu, heeh heeh, itu lucu banget juga si Spontan, saya tuh dulu, suka juga nonton Spontan, dan, eee, itu mungkin emang acaranya buat komedi ya, tapi dabing-dabingnya itu lucu banget sih, si Komeng itu.
Heeh. Mhm mhm. Iya? <chuckles>